Isso, aham. Então eu tô na Flórida, né, ainda a Flórida tem alguma similaridade com o Brasil. Hum, hu
Em que parte? Sim! E ela deve ter amado, que deve ter uma Disney aí pertinho, né. Olha.
É, aqui é a Disney que é aqui perto. <chuckles> Perto de casa. <laughs> Sim, sem dú <laughs>
Aham. Nossa, que maravilha! Isso para uma criança nossa, no instante se adaptou. <laughs>
É, é fantá É, pra ela foi bem mais fácil, realmente. <laughs> Mas mesmo que
Ah, bem mais fácil. A Disney é sonho, né, pra criança.
É. Mas mesmo que a gente f né, fale, né: "Nossa, a Flórida tem uma similaridade, porque é calor também, né. Tem uma questão do clima, tem muito brasileiro", mesmo assim tem muita mudança. Tem mudança no fo na forma de dirigir, mudança na comida. Você encontra as coisas do Brasil? Encontra. Hum, ma
Sim. Uhum. Tem mercados brasileiros?
Tem, tem mercados brasileiros, só que aí, os produtos são importados, eles são mais caros, né. Então, eh, não é algo que você compre no dia a dia, assim, pra manter a sua casa, comida, sabe.
Ah, sim. No dia a dia. É, até porque o produto americano é muito barato, né.